Ừm, với mình á thì, ờ, ừm, trực giác hay còn hay còn, gọi là, kiểu là, linh cảm, đúng hông bạn? Cái, kiểu là, ừm, có linh cảm dự trù trước một cái điều gì đó, hoặc là nhạy bén với một cái điều gì đó, đúng hông?
Ờ, linh cảm đồ đó. Ừm, đúng rồi, đúng rồi ha! Mình cũng thấy như vậy á, kiểu như, trực giác sẽ ra một cái gì đó mà mình linh cảm được, hoặc là, kiểu như là, tiếng, ơ, mách bảo của mình, người ta hay gọi là, kiểu, tổ tiên mách bảo đồ này kia á ha. Nhưng mà nếu mà nói như vậy đi, thì hổng biết là bạn có những cái câu chuyện nào, hay là có những cái khoảnh khắc nào mà bạn nhận ra được á là cái trực giác á, nó cũng rất là quan trọng hông vậy?
Mách bảo mình đúng hông? <laughs> Ờ, đúng vậy. Ừm. Ừm, thì, ờ, với mình á, trong văn hóa xưa giờ mình thấy mọi người hay nói là phụ nữ, đúng hông bạn? Phụ nữ sẽ có một cái trực giác nó mạnh và mình thấy cái điều đó nó cũng hay và nó thú vị. Thường thường thì, à, mình sẽ à, trước đây hồi nhỏ thì mình không để ý đâu, nhưng mà khi lớn lên, khi mình tiếp xúc bên ngoài á, khi mình đặc biệt là khi đi mua đồ hoặc lựa chọn một điều gì đó bạn, thì khi à, đúng rồi, thì khi mình thấy mình dùng trực giác thì nó đúng theo ý của mình hơn á và dễ tìm hơn á.
Ờ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi! Ừm, ừm. Ờ, ờ, sao? À, đi mua đồ hả? Ờ. À, ừm. Ồ, vậy tính ra là, kiểu, bạn cũng có thể sử dụng cái trực giác để có thể nào mà, kiểu, ờ, giống như bạn nói là đi mua đồ chẳng hạn, thì đôi khi là nó cũng đưa cho bạn một kết quả nó cũng khá là hay á chứ hả? Cũng đúng theo ý bạn mà bạn mà, đúng hông?
Đúng rồi. Ờ, ví dụ ở Hồ Chí Minh bạn nhớ là sẽ sẽ sẽ ờ, Hồ Chí ở thành phố thì sẽ có những cái cung đường là chuyên ví dụ là bán giày dép hoặc bán quần áo á bạn. Đó, đó, thì, ờ, mình hay dùng những cái trực giác thú vị, mình nói là mình sẽ muốn, a, mua cái đôi giày ở trong cái tầm giá đó và cái kiểu dáng là ví dụ như là giày da hoặc giày đế thấp gì đó. Thì, ờ, mình cứ thả chiếc xe, mình cứ lái xe, mình chạy xe đi trên cung đường đó một cách tự nhiên và một cái ngẫu hứng á và tự nhiên chiếc xe à, đúng rồi, chiếc xe nó lại tự nhiên mình lại muốn dừng ngay cái cái cái cái cửa hàng thời trang đó và đúng là cái cửa hàng tr a, thời trang đó đáp ứng đúng cho mình là cái mức giá như mình mong muốn, vừa tiết kiệm tiền nè, mà vừa chất lượng, mà vừa ưng ý nữa. <chuckles>
Ờ. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. À. Ừm. Ờ. Ừm, ừm. Ờ. Ôi, hay quá vậy! Ờ. Ồ. Ồ! Ê, hay quá ha! Vậy tính ra là, kiểu như là, không biết á là nó có phải là một cái sự may mắn hay không? Nhưng mà giống như bạn nói thì có thể là do cái trực giác của bạn chẳng hạn, kiểu như là, trong đầu của bạn đã có những cái mong muốn như vậy, bạn đ bạn đã đặt ra những cái điều mà trong đầu của bạn đang định hướng tới rồi, thì đôi khi là tự nhiên nó trên trên ngoài đời thật nó lại xuất hiện ra như vậy. Nhi cũng khá là hay á chứ ha, nó cũng là một cái chuyện rất là thú vị chứ. Sao, sao?
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ờ, mà Đúng rồi, chiến chiến thuật hay mà cũng, kiểu là, cũng vui á bạn, kiểu kiểu, hạnh phúc là vừa mua món đồ theo ưng ý mà cũng, kiểu là, cũng mình cảm thấy là mình tiết kiệm thời gian hơn và từ đó là về sau là mình hay chọn cái cách đó để mình mua đồ hoặc quần áo, để mình tiết kiệm thời gian hơn và cả tiết kiệm tiền nữa.
Ờ, ờ. Ừm. Chuẩn xác. Ừm.

Đúng rồi, tại vì nhiều khi mình sẽ bị lời nhầm lẫn giữa cái việc là cái trực giác thật sự của mình, hay là nhiều khi là mình bị mê tín quá á bạn, tức là bị cuồng tín hoặc là bị bị thái hóa một trong cái một suy nghĩ nào đó. Thì nếu mà mình không có đủ tỉnh táo để nhìn nhận bình tức là cho mình một cái khoảng lặng để nhìn nhận lại á thì đôi lúc mình cũng bị cuốn theo những điều đó.
Ừm. Ừm, thôi đủ rồi. Ha. Đúng, đúng, chính xác. Ừm. Ờ. Đồng ý luôn á nha. Vậy tính ra tính ra mình cũng rất là thích cái sự tỉnh táo về mà như bạn nói vậy, tại vì cái trực giác nó một cái điều bên trong bản thân của mình mà. Nếu mà mình thật sự mình không tỉnh táo để mình nhận xét nó một cách hoàn toàn, tại vì đôi khi có một số người người ta sẽ, kiểu, đưa ra một cái trực, ừm và để cho trực giác của mình quyết định một cách rất là, gọi là, bừa bãi hay sao ta? Ý là, kiểu, cứ như vậy á, là họ họ hông có những cái kiến thức. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Ừm, đúng rồi, đúng rồi, tức là những ừm, bạn nói hoàn toàn đúng á, kiểu, giống như là, cứ nhạy cảm, tức là, ừm, có tại vì có những người nhạy cảm, nhạy cảm nó khác trực giác nha. Trực giác là những cái điều nó có thể là để cảnh báo cho mình, ví dụ như là cảnh báo có một cái mối nguy hại gì phía trước với mình hoặc l tức là cái đó, cái cái cái trực giác nó cảnh báo cái điều đó rất là hay, giống như là có một cái cơ chế bảo vệ gì đó trong cơ thể của mỗi con người á. Nhưng mà cái nhạy cảm khác là nhạy cảm là nó nó rất là dễ phản ứng, tức là phản ứng cái tốt nó cũng phản ứng, cái xấu nó cũng phản ứng, nó tùm lum phản ứng. Thì c hình với những người nhạy cảm, ngay cả bại bị bản thân mình trước đây cũng là người khá nhạy cảm thì nên huấn luyện cái điều đó, tức là phải cân bằng giữa cái cảm xúc của mình, chứ đừng có để cảm xúc nó bị trôi dạt quá mức thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc mà ph ờ, trực giác, nhiều khi mình không hiểu đúng cái trực giác của mình mách bảo là gì á.
Ờ, ờ. Ừm, ừm. Ờ. Hiểu. Ờ, ờ, ờ. Ờ, hiểu. Ờ, ờ, ờ. Hiểu, đúng. Ừ, đúng rồi. Ờ. Vậy hả? À. Ừm.